بُص هو أصلًا يعني، أول حاجة المجال اللي أنا اشتغَلت فيه ما كانش ليه علاقة بالمجال بتاعي أصلًا، يعني اللي هو م مجال الحسابات يعني، ما ما لوش علاقة مثلًا، ما ما رُحتش مثلًا فتَحت مكتب محاسبة مثلًا، أو فتَحت أو يعني لأ، رُحت فتَحت مشروع
يعني أنت يعني أنت بعدْت خالص أصلًا عن مجالك الأساسي.
هو هو تجارة بس يعني هو بس التجارة نَفْسه كتاجِر يعني، <clears throat> رُحت فتَحت آآ، مشروع بيبيع حلويات في mall. عارِف ال الأكشاك اللي بت آه، عارِف الأكشاك اللي بتفتَح الحلويات في mall؟ هي candy والJelly Cola وال والحاجات اللي هي بتتعمَل ديّة، واللي هي بتبقى ال
اهم. ياه! آه. آه. ع ع عار عارفها آه، آه.
بتت بتتعبَّى بالجرام، وترُوح تقول لي مثلًا: "ادِّيني 100 جرام، 200 جرام، 0.5 كيلو وكده يعني."، فهي دي الحاجات اللي أنا آه، هي دي اللي رُحت اشت فتَحتها. وكانت يعني كان يعني رُحت رُحت mall، في mall معيَّن كده، ورُحت أجَّرت فيه وفتَحت فيه المكان. طبعًا مجال بعيد عن مجالي تمامًا ومش فاهِم فيه، بس يعني
إمم، عارفها آه. أنا أنا أنا أنا أنا عشان كنت أنا عشان كده كنت عاوز أسألك بصراحة يعني اشمعنا اخترت ال المجال ده تحديدًا يعني بدَل ما تختار حاجة قُريبة شوية مثلًا من مجالك؟ يعني يمْكِن حتى فرص نجاحها كانت هتبقى أكبر. <chuckles>
إمم. <chuckles> هو الموضوع جه بالحظ والصُدفة الصراحة. أنا شغلي في مبنى إداري ملتحق بmall كبير في مصر، تمام؟ ف آه، فأنا كنت باخد الlunch والbreak بتاعي في إن أنا أنزِل أ أتمشّى في الmall دوّة، فكان في من ضمن الحاجات اللي كنت باحبها جدًا، جدًا هو البتاع دوّة، كنت باحب طعمه أوي الصراحة الJelly Cola والبومبوني وال والحاجات اللي هي ال ال ال الجيلي عامةً باحبه جدًا اللي هو الحلويات الحلاوة اللي زي دي. فطبعًا وأنا يعني ففي واحد هناك فتح من كُتر ما أنا باشتري باشتري من عنده بقينا أصحاب.
ياه! اهم. الحلويات اللي زي دي، آه. ياه!
<laughs> فهو يعني آه، فاتعرّفنا على بعض و وهو بقى إيه ابتدا يدّيني بقى آمم يعني ابتدا بقى يحبني جدًا، يعني الراجل بقى يشوفني لو ما شافنيش في اليوم ب يعني يبقى بي بيتصل يسأل عليّا: "أنت فين ما شُفتكش النهاردة يعني." فالراجل يعني بقيت أقعد معاه طبعًا فترة ال آه، فترة الراحة بتاعتي، وساعات بقى لمّا كنت آخد ال مثلًا الأولاد
معقولة؟!
وأرُوح أرُوح دايمًا أجيب من عنده وأنفّعه وكده والراجل كان بيحبني جدًا. فطبعًا الراجل سألته بقى عن المشروع، وسألته عن هل هو بقى بيكسَب والّا مش بيكسَب، قال لي: "آه بيكسَب جدًا."، و الكلام جاب بعضه، بالضبط كده فطبعًا عملْت إيه بقى؟ الم الفكرة ابتدت تنوّر في دماغي إن أنا أفتح المشروع، وبعدين لمّا سألته على راس المال <tsk> لقيته مش ضخم أوي يعني، وأنا الحمد لله معايا فلوس محوّشها من الشغل اللي أنا كنت شغال فيه، كنت مأمّن نِفْسي شوية.
إمم. الكلام جاب بعضه يعني. إمم. يعني حتى الموضوع في الأول كتكلفة ما كانش كبير يعني، بالشكل اللي يخلّيك تعِيد التفكير.
<tsk> آه، <clears throat> بالضبط ك يعني كنت فاكر حاجة وطِلع أزيد شوية بس مش برضه يعني يظلّ المشروع ما ما كلّفنيش كتير يعني من الآخر.
إمم.